Entendi. Eu estou perdendo a minha produtividade por conta de fazer
Então eu acho que vo
por uma pessoa que
É, você deveria delegar as tarefas menores, que por mais que você faça melhor, não são tão importantes quanto outras que você tem como obrigação.
Uhum. Entendi. Excelente essa essa forma de pensar. Eu nunca tinha pensado assim. Eu sempre pensava assim: "Mas"
É, porque, é assim É é é exato. Porque a gente não consegue fazer tudo, né. Então, alguma coisa por mais que você não fique satisfeito com o trabalho do outro, a gente faz para poder fazer o nosso trabalho principal melhor.
Sim. Uhum.
Acho eu.
Entendi. É, porque isso eh, foi a vida toda, sabe?
Uhum.
Assim Claro que já passei por situações, né, quando era mais nova, de ver no trabalho gente que não fazia, porque sabia que eu ia fazer, né? Tinha uns mala pelo meio do caminho.
Uhum, mas você até gostava, né. De certa forma É, as pessoas podem se aproveitar também. Tem esse
É, na época tinha isso. Mas, depois, não era nem nessa época, depois, quando eu passei a ter a minha empresa sabe, que eu iria apresentar alguns trabalho, aí contratavam as pessoas, eu falava: "Nossa, gente, não é possível".

Uhum, é, também tem, eh eh, enfim, depois você pode eventualmente, né, se é um subordinado, chamar a atenção dele depois de ver: "Ó, tá pron não gostei". Eh, eventualmente, até trocar a pessoa eh, eu acho que tem que desapegar um pouco e aí você vai ter que medir, eh, e pesar, assim, suas prioridades. E também você tem que pensar no no no no também tem que pensar no seu lazer, na sua, enfim, paz mental, porque a gente precisa de um de um uma pausa, um descanso e, às vezes, não compensa ter uma coisinha fora do lugar. Não compensa ficar em cima só pra essa coisinha estar num lugar mas você você se se privou de um momento que teria te feito mais benefício do que isso te fez malefício.
Era. Uhum. É, a minha salubridade, né. Não, não. O que eu queria É. Eu entendi essa mensagem que você passou do Tiger Woods, realmente eu vou nessa linha, embora eu quero te dizer uma coisa também, quando a gente tem uma empresa e você trabalha para as pessoas, você tem a responsabilidade de entregar, realmente não é fácil, sabe.
Não, eu entendo, eu entendo.
A gente delegar e porque, como eu te falei lá atrás, aí faz de novo, gasta o tempo, gasta o dinheiro
É, nada é preto e branco, você tem que cabe a você analisar caso concreto, nada é preto e branco. Eu entendo o que você tá falando, com certeza, você tem sua responsabilidade e é o seu nome na reta, com certeza.
e o prejuízo vem pra gente, o prejuízo v E é. Né, que o prejuízo vem pra gente exatamente. Mas de co por outras coisas eu tenho que analisar também que eu preciso realmente, como você falou

Uhum. Você tem alguma situação específica que ocorreu?
É. Olha, não é nem uma situação específica não, isso foi minha vida inteira.
É, no geral, aham.
<chuckles> É no geral. É uma mistura eu acho, sabe, a começar Eh, por exemplo, meus pais sempre exigiram muito da gente. Que hoje eu entendo o porquê, tá. Tem que fazer bem nós éramos 6, é.
Você Tá, você tem vários irmãos, como é que é? 6, tá. Nossa, família grande.
Mas eles sempre exigiram muito, de tudo o que fizesse tinha que ser bem feito.
Uhum.
Meu pai então, nossa, minha mãe ainda passava a mão na cabeça. Ainda fazia pela gente eu sou a caçula, a caçula.
Você é o quê? É é é a caçula? Você tá. Não, você era menos exigida então, provavelmente. Tô brincando.
Eu eu é, mais ou menos, tá, ti meu pai não ava não como é que fala? Não amaciava não.
Aham. Tá. Nossa, diferente, porque geralmente a caçula é a que consegue se livrar de tudo. <chuckles>
Eu fui talvez a mais esperta, porque É. É, eu tinha um certo uma certa proteção do meus irmãos, né. Claro que eu era a bonequinha, aquela coisa, né, até porque a diferença a diferença da gente era grande.
Uhum.
E mas meu pai a exigência foi a mesma com todo mundo.
Tá.